Du sag mal, was würdest du jungen Leuten raten, die kreativ wachsen wollen?
Oh, das ist 'ne super Frage. Äh, also, ich spiele, äh, 3 verschiedene Instrumente. Ich mache Songwriting, Musikproduktion, also, ich mache Beats und ich mache viel Sounddesign. Das da habe ich mir auch super viel Gedanken zu gemacht. Ähm, wenn ich als junger Mensch Zugriff auf das Internet gehabt hätte, ähm, dann hätte ich nicht so viel gelernt, wie ich heute gelernt habe. Äh, zum Beispiel ich hätte niemals, ähm, Sachen anhand dem, wie sie klingen also, niemals, äh, Noten anhand Gehör spielen können und das ist eine der wichtigsten Sachen, die junge Leute haben sollten, damit sie auch wirklich sich selbst kreativ ausdrücken können und auch ihre eigene, ähm
Mhm. Ja. Mhm. Okay, warte mal, aber das ist ganz interessant. Warum sagst du das denn? Also, warum ist das denn so, wenn du das Internet damals gehabt hättest, dass du das jetzt heute nicht können würdest?
Äh, weil gerade das Internet selbst ist in ein Werkzeug, das vieles vereinfacht, was also, gerade wegen, weil es, äh, verfügbark weil es ver Sach Sachen verfügbar macht. Also, zum Beispiel, ähm, ich hatte damals keine keine Gitarren Tabs, ich hatte damals keine Noten, äh, die ich spie anhand von Songs, wenn ich 'nen Song covern wollte, dann musste ich diese anhand dem Gehör lernen und ich hatte kein Internet deswegen habe ich dadurch gelernt, Sachen durch das Gehör zu spielen und nicht durch Tabs, einfach Tabs blind zu lernen und gerade dieses Werkzeug ist einer der wichtigsten Werkzeuge, die mir dann im Endeffekt dann dafür geholfen hat, dass ich wirklich auch eigene Songs, sch äh, schreiben konnte. Also, ich habe mit 12 angefangen Gitarre zu lernen, ja und, ähm, dann 4 Jahre später habe ich dann meinen 1. Song geschrieben, einfach einer der Hauptsachen, warum ich das konnte ist, weil ich eben Sachen aus dem Gehör spielen konnte und wenn ich das Internet gehabt hätte und wirklich alles nur: „Hey, ich will jetzt den Song X Y lernen und ich will jetzt diesen Song spielen“, dann hätte ich mir einfach 'n Tab geholt im Internet und, äh, hätte dann dann den dann gespielt, aber das zusätzliche äh, einfach den, dass dieses, ähm, dass also ähm, we weil ich also weil ich diesen Tab ja vor mir habe, muss ich ja nichts anderes lernen, sondern ich kann ver einfach nur die Bündel greifen und
Ja. Mhm. Ah, okay. Mhm. Na, okay, spannend. Mhm. Mhm. Ja, okay, das ist das ist wirklich spannend, ja, aber weil grade, ne, dieses, dass du vielleicht dann den den längeren Weg gegangen bist und dadurch jetzt einfach so 'n so 'n nachhaltigen Skill hast, das das war ja schon wahrscheinlich de einer der größten Vorteile daran, oder?
Mhm. Ja eben und, äh, was ich eben jungen jaten raten lung jungen Leuten raten würde ist, dass die sich dass die, ähm, sich nicht auf das Internet verlassen, sondern, dass die anstatt, äh, jetzt, äh, Internet-Tabs anzuschauen oder s mit YouTube Videos oder YouTube-Tutorials Sachen zu lernen, dass die sich, äh, entweder 'nen Gitarrenlehrer holen, also, wenn die die Kohle dafür haben, sich 'nen Gitarrenlehrer zu holen und dann einfach sagen: „Hey, ich will das ist mein Ziel, ich möchte wie jetzt die Band Polyphia spielen oder ich möchte jetzt wie die ich möchte jetzt Songs von Metallica lernen. Äh, ich möchte so spielen können“, und so. Sich quasi 'n Mentor zu holen, das wäre, ähm, ein Rat, äh, wenn die das Geld haben. Mhm.
Mhm. Gut. Mhm. Ja. Mhm. Okay, interess aber ist es denn so, dass dass du das universell auch für alles, was so vielleicht kreative Aufgaben äh, was kreative Aufgaben angeht, empfehlen würdest? Oder sagst du, da geht's dann wirklich auch noch mal klar darum, äh, ja vielleicht einfach 'n Unterschied zu machen? Du wir sprechen ja jetzt grade sch sehr spezifisch von nur Musik, aber was ist denn ja in anderen Feldern, wo wo mal wo andere junge Leute auch kreativ sein könnten? Sagst du da nicht, dass da YouTube vielleicht doch 'ne gute Option ist?
Mhm. YouTube ist ähm, also, kreativ sein hat viel, mit, äh, dem Entwickeln der eigenen Vision und auch den dem Entwickeln der eigenen Intuition zu tun. Ähm, bevor du etwas kreieren kannst, musst du äh, ein, m musst du natürlich auch eine ein ei eigene Vision haben, in gewissen, also
Mhm. Ja.
ähm, wenn du wirklich originell sein möchtest, äh, w u und und wenn du wirklich etwas schaffen möchtest, was sonst niemand geschafft hat oder wenn du einfach Dinge kreieren möchtest, dann ist 'ne Vision äh, 'ne Vision oder auch, ne, Intuition zu bilden, einer der Sachen, die dich auch wirklich voranbringt, damit sich s etwas Kreatives auch erfüllend fühlen kann. Deswegen würde ich sagen, YouTube Tutorials sind auf jeden Fall gut, können auch gut sein, um die, äh, Sachen zu lernen, die nicht ähm, die die die nicht sehr viel mit kreativ sein zu tun haben, wie zum Beispiel, äh, wenn ich jetzt 'n Maler bin, dann will ich äh, dann will ich vielleicht wissen, was für 'ne a was für 'n Pinsel, oder was für 'ne Art Pinsel ich benutzen möchte für die für dieses Art von Canvas oder, äh, was äh, oder was die Technik ist, um gewisse, äh, Knochen oder Anatomie zu malen vielleicht, äh, was zum Bei was zum Beispiel Finger oder Hände angeht. Vielleicht um mir dieses Wissen anzueignen, dieses technische Wissen anzueignen, was dann nicht so viel mit, äh, dem spirituellen Ansatz oder vielleicht mit dem, äh, kreativen Ansatz, wie eben 'ne Vision zu erschaffen, so zu tun hat.
Mhm. Ja klar. Mhm. Okay, spannend. Aha. Mhm. Ah, okay. Hm. Ah, okay, also, wirklich grade diese Grundlagen vielleicht dadurch zu erlernen und dann dann vielleicht auch dann hinterher, wenn man so 'n bisschen das Eigene dann, g also, diesen bisschen dieses Wissen hat, dass man dann wirklich erst da reingeht, wirklich dann auch vielleicht dieses dieses kreative Werk dann auszubauen, weil man jetzt eben ja damit ne 'ne f m Fundament hat, worauf man dann auch bauen kann, diese ganze kreative Vision.
Mhm. Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall 'n valider Weg. Es g al auch es geht auch natürlich, dass du äh, es kann natürlich auch andersrum sein. Also ich meine, du kannst im Prinzip wirklich nur alles über ich sage mal, über, ähm, die Technik lesen, äh, wenn's um kreatives Zeug geht und dann kannst du vielleicht also, wenn du das ganze technische Zeug verstanden hast, dann kannst du vielleicht, ähm, wenn du dann zu in die nächste in die nächste äh, äh, in den nä den nächsten Schritt gehen willst, dass du dann, äh, dieses technische Zeugs dann so leicht verwirfst und dann deinen eigenen Weg gehst. Das geht natürlich auch. Ähm, zum Beispiel, wenn ich jetzt wieder Musik reinbringe, äh, du könntest zum Beispiel jetzt wirklich dein ganzes Leben lang oder so 5 Jahre lang nur Musiktheorie lernen, ohne ein Instrument gespielt zu haben. Ähm, wenn du dann tatsächlich dann 5 Jahre später dann mal 'ne Gitarre oder 'n Piano hast, dann hast du halt dieses theoretische Fundament, was positiv sein kann, damit du ähm, damit du vielleicht, äh, verstehst, was du gemana genau machst. Jedoch wenn äh, dann hast du dann wieder die Herausforderung, wenn du jetzt n nur Musiktheorie machst, dass alles was du tust auf dieses Musiktheoretische basiert und dass die Magie
Ah, okay. Mhm. Ja. Ah, okay, interessant, mhm. Mhm. Mhm. Ja. Ah, okay, und dir dann einfach die praktische Erfahrung dann fehlt, ne? Ist ja heutzutage wahrscheinlich immer so, dass man da wirklich einiges theoretisch durchkommt und der eigentlich ja ganze Berufsweg, ne? Uni, Schule ist ja nichts anderes, dass man wirklich ausschließlich immer n theoretisch weiß, was gerade passiert, aber in der Praxis sehen die Dinge einfach noch mal komplett anders aus und, äh, vielleicht hat man diese Probleme, die dann praxisbedingt dazukommen, auch irgendwie nie gelernt damit umzugehen und da ist dann wahrscheinlich immer der Fehler, oder?
Mhm. Ja genau. Ja. Mhm. Ja, also, auf jeden Fall, genau das was du das Beispiel, das du gebracht hast, ist super, also, dass man wirklich was praktisch dazu kommt, das wird man theoretisch nie lernen. Ähm, das ist auch jetzt was kreatives Zeug angeht, das ist einfach so. Ähm, ich meine, wenn du jetzt, ähm ich muss wieder das Musik-Beispiel bringen. Wenn du jetzt Musiktheorie lernst, dann lernst du ja über Noten, dann lernst du ja über Akkorde, du lernst ja wie etwas also, wie wie, ähm, gewisse Akkorde oder Akkordfolgen, ähm, gewisse Emotionen hervorrufen können oder könnten, jedoch, ähm, ist das ist das dann wieder der Kontext ist super begrenzt. Also, du hast das ist halt Musiktheorie ist halt, ähm, auf auf auf Instrumente abgesehen meistens also, auf klassische Instrumente, wie Gitarre, Streicher, äh, Orchestra, Sänger, Opernsänger meistens im klassischen Kontext. Wenn du aber außerhalb dieses klassischen Kontext gehst, dann wird's schon wieder schwieriger, das in Worte zu fassen. Wid Wenn du jetzt zum Beispiel in 'ne elektronische Musik schaust, das sind dann keine äh, das sind dann Synthesizer, das ist dann Sounddesign, das sind dann Töne oder andere Frequenzen.
Mhm. Ja. <chuckles> Mhm. Mhm. Yeah. Mhm. Ah, spannend. Ja, g ja, grade als du als du zum Beispiel, du hast ja auch gesagt, du machst Beats, ne, selber. Du bist Producer, hast du gesagt.
Mhm, genau ja.
Da da stelle ich es mir dann einfach wirklich ziemlich ja, einfach umfangreich und komplexer vor, als als es vielleicht in der in der ähm, ja, in der Theorie dann n r rüberkommt, ne? Grade zum Beispiel, wenn man sich dann 'n 'n Video über Beats bauen anguckt, ne, oder dann übers richtige Produzieren auch von richtigen Songs, dann kann ich mir vorstellen, dass es dann erst mal ganz gut klingt, wenn es dann alles in dem Youtube-Video ja so theoretisch aufgelistet wird. Aber wenn man dann selber rangeht und dann immer diese speziellen Effekte möchte, dass es dann wirklich richtig komplex wird.
Oh, ja. Ja. Ja, genau. Ja, sehr, sehr komplex. Ähm, es gibt wirklich vieles, also, wie du's schon vorher gesagt hast, dass, äh, Praxis ähm, oder wo das, was du vorher angedeutet hast, das Praxis ähm, also, dass Praxis Sachen, äh, offenbart, die in der Theorie einfach nicht, ähm, dargestellt werden können. Das so ist es auch, in der in in im kreativen Bereich. Es gibt einfach, äh, Felder oder es gibt einfach, ähm, Sachen, die andere machen, die völlig un also, die völlig un ähm, ich sage mal, thematisch nicht von theoretischen Zusammenfassungen, ähm, i beschrieben werden können, ähm, und das ist was, das ist das ist deswegen würde ich jetzt auch jungen Leuten raten, dass sie sich vorerst ähm, dass sie dass sie's au vorerst erst mal darauf ähm, dass sie vorher erst mal, sage mal, phasenmäßig, dass sie erst mal entspannen. Also, die 1. Phase von einer kreativen Person ist, würde ich jetzt mal diskutieren, dass sie, ähm, erst mal den Spaß dran sehen. Also, macht erst mal den der Spaß hat im Vorrang, ähm, wenn ihr das machen wollt, dann s macht ihr das, holt euch 'n Mentor dazu Mentor dazu, wenn ihr das wollt, ähm, oder wenn ihr YouTube-Tutorials anseht oder wenn ihr etwas nicht versteht, dann dann sind YouTube-Tutorials natürlich auch super, weil dann lernst du Sachen, die du dich selbst gefragt hast und die dich dann auch im Endeffekt auch auf diese Weite Weise weiterbringen. Also, Phase 1, Spaß.
Mhm. Mhm. Mhm. Okay. Mhm. Mhm. Ah, okay. Mhm. Ja. Okay, interessant.
Phase 2 für junge Leute würde ich sagen, ab dann könnte es sein, dass du dann, äh, fühlst, dass, ähm, dass dass das, was du machst dir selbst auch dass du selbst auch 'n 'ne emotio emotionale Reaktion zu dem hast, was du kreierst, dass du
Mhm. Ja, das ist natürlich wichtig, ja. Das das kann ich mir auch vorstellen, dass es da einfach wirklich dass man, ja, diesen diesen kreativen Drang, das muss ja, ne? Du hast ja schon gesagt, Spaß, ne, das ist ja gerade wirklich wichtig, ne? Weil viele machen ja irgendwas, ähm, ir irgendwas, was sie vielleicht so aufgesetzt bekommen haben und dann ist da gar kein so Horizont nach oben, weil weil's man man macht's irgendwie dann nur fürs Geld und kann dann irgendwie gar nicht so richtig ausbauen, weil man sich ja eben nicht dafür begeistert. Und ich glaube, da ist eben diese auch diese vielleicht sogar 'ne 'ne gewisse Verbissenheit wichtig, dass man da wirklich auch höher geht und dann eben kreativ in dem Feld wächst, oder?
Ja. Mhm. Ja. Genau. Ja, also, das ist jetzt eben, da da scheiden sich jetzt also, bei Phase 2, würde ich sagen, scheiden sich die Geister. Deswegen, ähm, ich glaube, f also, Phase 1, Spaß sollte immer da sein. Ähm, ich gla aber bei Phase 2, da da da fangen da fängt da fängt es dann an, ähm, da scheiden sich dann die Amateure von den Professionellen, würde ich sagen. Also, entweder f ähm, erkennst du dann, dass, äh, du Musik dass du das du dich wirklich weiterentwickeln willst, dass du dann Sachen machen möchtest wie die Musiker wie die Musiker oder wie die Künstler, die du die dich inspirieren und, äh, dann fängst du an dich langsam hochzuarbeiten auf dieses Level, was dann dann deine dass dann diese Professionellen auch machen. Das ist dann für alles Kreative, ob du jetzt, ähm, Modellbauer bist oder ob du jetzt, 'n, äh, 'n 'n Maler bist, dass du dann entweder st-strebst du nach etwas Höherem, weil es dich erfüllt, ähm, also, weil noch so der zusätzlich zusätzliche Faktor für Erfüllung dazugekommen bist oder, ähm, bei Phase 2 ist es dann, du musst dann äh, d dann fängt das an. Dann ist mein Tipp dann bei Phase 2, dass du alles mit, ähm, Geduld angehst, dass du die dass du Kinderschritte dass du das alles mit Kinder oder mit Babyschritten, ähm, dich hocharbeitest, ähm, oder dass du eben bei Phase 1 bleibst und Spaß hast.
Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Ah, okay, interessant. Mhm. Ja. Ja. Mhm. Okay, verstehe. Damit man eben auch vielleicht hm, okay. Ach so, okay, dann unterscheidest du wirklich. Ah, okay, ist natürlich spannend. Wie wie war's denn bei dir? Also, du hast jetzt schon gesagt, du warst l relativ lang in also, bist ger relativ lang schon bisschen in dieser Musik. Was heißt bisschen, ne, ähm, bist du in dieser Musikbranche unterwegs. Und, ähm, war das bei dir dann auch so, dass du wirklich dann so angefangen hast, weil du daran Spaß hattest und dann kam auch eben wie du beschrieben hast, kam dann so bei dir Phase 2 dann auch so?
Ja, also, auf jeden Fall! Das war dann so, dass ich ähm, also, aufgrund dessen, dass ich kein Internet hatte, habe ich Sachen gelernt, die ich sonst nie gelernt hätte, weil es n nicht verfügbar war als Information für mich, d und, äh, und die Phase 2 kam dann ran w also, Spaß war immer im Vordergrund, jedoch habe ich dann einfach angefangen also, mich haben andere Künstler inspiriert, einfach anderes auch zu machen und mich da 'n bisschen auszutoben, äh, genremäßig. Und das hat dann dazu gebracht also, das kam dann immer mehr, dass ich dann eigenes Zeug entweder gemacht habe oder das es dann zu dem Punkt gekommen ist, wo ich dann selbst so äh, es hat sich dann immer erfüllender a angefühlt und, ähm, dann sind halt die Künstler, die mich inspiriert haben, äh, da habe ich dann gesa also, irgendwann, ich sage mal so, ich war so 16 glaube ich, da habe ich so Songs gehört, wo ich sagte: „Wow, das möchte ich unbedingt auch mal machen. Also, ich möchte auch Songs machen, die mich so emotional ähm, m emotional, äh, ich sage mal, ähm, abholen und, äh, das hat sich dann immer mehr je mehr ich das gemacht habe, je mehr ich dann einfach Musik gemacht habe und je he mehr ambitionierter ich geworden bin, das hat sich dann einfach immer mehr in in den Vordergrund k gezogen, bis ich dann, ähm, versuchte professionell zu sein.
Mhm. Mhm. Hm. Ah, schön. Mhm. Ja. Verstehe. Mhm. Ah, okay. Okay, und das ist jetzt das hat geklappt? Also, hm, ist das jetzt wirklich so dein Hobby, jetzt dein Beruf? Also, produzierst du wirklich für äh, als Beruf dei die ganzen Songs oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, also, ist 'n 'n Mik 'n Misch aus beiden, also, ich produziere einerseits Musik nur für mich oder auch, äh, jetzt für so also, ich habe jetzt auch so 'n so so 'n kleines Social Social Media Following, also, nicht allzu groß, aber es gibt halt schon 'n paar Leute, die se die, ähm, auch es gerne hören, was ich mache. Das ist dann so für mich, das ist dann experimenteller und ab und zu sch produziere ich auch, ähm, Instruments Instrumentals oder Beats für andere Leute, also, so freelancer-mäßig also, ähm, freiberuflich-mäßig, dass ich dann einfach, äh
Okay. Hm, schön. Mhm. Ah, okay. Aber jetzt nicht irgendwie für für Rapper oder so was? So eins zu eins wirklich wie in so 'nem Studio oder so? So stelle ich mir das irgendwie typisch immer vor.
Nein. Ja klar, das ist natürlich auch gibt's natürlich auch. Habe ich, a also, ich hab 'n professionelles prossionelles professionelles Studio, aber es sind jetzt nicht wirklich so, äh, Rapper, die dann zu mir kommen und sagen: „Hey, mache mal den Beat für mich oder mache mal das Instrumental für mich“ oder sowas.
Ah, okay. Hm, okay, interessant. Ja, super spannendes Gespräch. Ich danke dir recht herzlich und ich wünsche dir noch 'n schönen Tag.
Gleichfalls.